Olha só, queria dar uma assim, desabafada, trocar uma ideia, se você tiver alguma dica também vai ser super bem-vinda, eh, em relação ao fato assim, que eu faço um trabalho remoto, né, eh, eu tô tendo um problema seríssimo, mas pra criar a minha rotina de descanso, né, sem sentir: "Ah, eu podia agora tá rendendo e tô aqui deitada.", sabe? <laughs>
Uhum. Tá. Uhum, claro, olha, eu tô aqui para o que você precisar, você consegue mais me contar assim, um pouco mais em detalhes o que que está acontecendo?
Com certeza, então, praticamente eu eu tenho aquela s eu acho que a casa, né, pra quem trabalha fora é sinônimo de descanso
Uhum.
eh, quando você trabalha dentro de casa, a casa não é mais um sinônimo de descanso
Você tem essa sensação?
é si eh, hum, aham, eu tenho essa sensação.
E você trabalha 100% online?
Eh, eu meio turno trabalho fora de casa, só que é muito rápido porque são só 3 horas, entendeu? São uns da 9h às 12h, então assim
Tá então sua grande sua grande parte de, eh, em casa é trabalhando. Uhum.
Do dia com certeza, praticamente eu tô em casa, quando eu não tô trabalhando, eu tô dormindo. <laughs>
Tá, uhum.
Então, assim, eh, quando eu eu sinto a necessidade física e mental de parar eh normalmente esse, eh, quando chega aí, essa sen essa necessidade, eh, que eu já cheguei ao extremo, eu fico super mal assim, no sentido que eu fico: "Aí, eu tô aqui, gente, eu tô perdendo o meu dia aqui tô aqui perdendo tempo olhando uma série na TV", com a cabeça, né, querendo esvaziar a cabeça, mas na verdade, a cabeça tá pensando no no que eu poderia estar fazendo do trabalho, adiantando alguma coisa desse tipo, assim, nunca é uma pausa serena, sabe?
Uhum.
Então, assim
Você sempre foi assim? Ou é agora, que você está se sentindo assim?
Menina é agora. <laughs> É tudo agora. <laughs>
É tudo agora, antes você não trabalhava em casa?
Não, eu sempre trabalhei fora de casa.
Uhum.
E a casa para mim era sinônimo de descanso, quando eu chegava em casa, tomava meu banho, comia alguma coisa, ligava a TV e conseguia esvaziar a cabeça, sabe, tirar o peso do dia, né.
Sim. Uhum.
E trabalhando assim, eu tenho muita dificuldade, em me em me dar, né, em estabelecer, para mim mesma, pausas, que eu não me sinto em culpa, que, assim, não não só o descanso físico, né, o descanso mental.
É, é, se você me permite dar um um uma opinião, né.
Ah, por favor, com certeza.
Você está misturando aí as estações, porque, ah, como como você mesmo disse, né, o seu a sua casa é seu escritório, né, seu lugar de trabalho, ah, você está misturando realmente as estações, mas o que que eu posso te então, o que que eu posso te dar de de conselho e de dica, né? E, é
Uhum. Ah, com certeza. <laughs> Ai sim, me dá uma luz. <laughs>
É. Já que você tem o seu trabalho, eh, remo ah, presencial, que é curtinho, né, você faz ele o quê, logo de manhã?
Sim. De manhã das 9h às 12h.
Das 9h às 12h. Depois você volta pra casa, almoça
E pronto. Tô livre, assim
você tá em casa, ent e e aí você, por exemplo, você tem filhos? O seu esposo trabalha? Como é que é?
O meu esposo ele trabalha, mas trabalha fora de casa ele só chega 20h.
Uhum. E às vezes, por exemplo, quando ele chega, você tá trabalhando?
E aí Eh, ou estou trabalhando ou acabei de terminar.
Tá.
Mas a maior parte das vezes eu ainda tô trabalhando. E, assim, a questão, na verdade, sabe, é que sem contar ainda tem isso, né, da vida pessoal da gente, porque quando ele chega, eu tô destruída, cansada, não tenho nem ânimo. Ele quer ver um fil "vamos ver um filme junto, vamos assistir aquela série que a gente assiste junto". E assim, muitas das vezes eu até assisto, porque não dá pra dizer sempre não, mas assisto umas
Exato. É isso que eu Sim, sim. Uhum. Você tá pensando você tá pensando: "Ah, eu poderia ta lá trabalhando".
Exatamente. Tô aqui perdendo tempo vendo isso. <chuckles> Só que na verdade não é, né, perda de tempo é
<clicks tongue> É. Não, não é, não é. Eh, isso que eu ia te falar, né, porque, por exemplo, às vezes a gente acha a mu às vezes não, né. Muitas vezes a gente precisa, né, de de mais dinheiro, de mais recurso e quanto mais a gente trabalha, mais a gente ganha, né. Ainda mais que você tem esse trabalho, eu não sei se é por produtividade, como é que funciona, mas enfim. Só que, ah, até quando você aguenta um ritmo desse, né, você tem aí uma vida social você tem uma vida, né, familiar, eh, não é legal misturar as estações. Porque você vê, se você trabalhasse fora, claramente você teria um horário pra começar e um horário pra terminar. Como você vê você me falou, você tem das 9h ao às 12h. Se você trabalhasse o dia inteiro numa empresa, das 9h às 17h, das 9h às 18h, né. Não sei. Mas você teria um horário pra trabalhar. Não é certo, n não não existe empresa no mundo que fa que falaria: "Ah, você v você traba você para de trabalhar a hora que você quiser", né. Então, hã, é um exercício que você tem que fazer, porque, assim, você não tá fazendo nada de errado você tá simplesmente parando pra recarregar as suas energias para o dia seguinte. E você precisa disso, porque ninguém gua aguenta fazer isso o tempo inteiro.
Uhum. Sim, sim, sim. É, tá pesado. Sim. Isso. Sim, que é full time, né? <laughs> Exatamente. É verdade, nã não tem re realmente, e é isso, eu sinto sempre que eu tô vivendo os meus dias n chegando no limite da exaustão.
Né? É porque, por exemplo, você deve ter uma vida, você você tem filhos?
Hum? Não, não filhos, não.
É só você e seu esposo.
Sim, sim, somos só nós 2.
E você deve ter uma vida bacana com ele.
Sim, sim, sim, é é uma vida serena.
Então, isso uma vida serena e a às vezes o comportamento que você tem é comportamento de gente que, por exemplo, não tá contente com a vida que tem. Então mergulha no trabalho o tempo inteiro. Não é o seu caso, não é verdade?
É verdade, aham, uhum, total é verdade.
Mas não é seu caso. Se você você, né, curte quando ele chega, então então assim, é importante você estar descansada, é descansada não, preparada para jantar com ele, conversar com ele, dar atenção pra ele. Ele dá atenção pra você também. Vocês fazerem uma coisa juntos, né. Uma série, ah, mesmo que vocês peguem uma tacinha de vinho e troquem um pa batam um papo. importante isso, né?
Sim. É verdade, eu sinto falta também disso, de fazer isso serenamente, né. Com tranquilidade.
Serenamente sem culpa, né, e se você não conseguir fazer isso todos os dias, começa com um pequeno faz assim, u um eh eh, 2 dias por semana, depois você vai para 3, depois você vai pra 4 até você conseguir fazer isso todo dia.
Sim, é verdade, é verdade. E, é isso, né. É uma questão de de autodisciplina também. Eu estava pensando, sabe o quê? Não sei se você acha legal, de fazer para mim, como se fosse uma planilha de trabalho mesmo. Sabe, o aqueles o planner semanal?
Exato.
De fazer uma coisa daquele, estabelecer as pausas, quando eu pauso, quando eu volto e quando eu dou pausa de novo, como eu fa como tem no meu trabalho, como uma escala de trabalho.
Exato, uma escala uma escala de trabalho, então, mas o o que por que que todo mundo, às vezes, comete as mes os mesmos erros que você tá cometendo? Porque as pe a pessoa acha que trabalhar em casa é é fácil, não é. Exi eu eu acredito que tenha que ser que tenha que ter mais disciplina, do que trabalhar fora, porque se não você engata numa rotina, que é que vira insana, porque você está lá, você está no conforto da sua casa, você trabalha a hora que você quiser. Se você quiser trabalhar até às 2h da manhã, você trabalha
Não. Ah, com certeza. Uhum. Isso. Exatamente, no outro dia, e acorda destruída, porque eu tenho que ir para aquele trabalho das 9h.
e não é assim. O trabalho físico, o trabalho presencial está lá no dia seguinte para você ir. Então, o que que adianta ser você, eh, mergulhar dessa forma, mas, assim, se prejudicando, né?
É verdade, no final das contas, vai assim, acaba que o que a gente ganha, né, nesse trabalho, acaba perdendo, eh, em saúde, né, em qualidade de vida. Então, assim, não sei realmente, até até que ponto convém, né, não não se dar regras, né, nesse sentido.
É. Porque às vezes, por exemplo, existem fases da vida, né, que se você pode trabalhar um pouco mais, você fala: "Nossa", por exemplo, pré-férias, né. "Ah, eu se eu ganhar um pouquinho mais, sobra mais dinheiro para as férias", né. "Ah, eu tá o aniversário de alguém da do seu marido tá chegando, eu vou levá-lo para jantar naquele restaurante que é mais caro." Ok, você trabalhar mais, né. Objetivos exatamente, objetivos de curto prazo, né. Agora virar misturar aí o pessoal com o profissional dessa forma que você tá misturando, assim, meio sem limite. Não é legal. Até pra você, para a sua para a sua saúde mental, para a sua saúde corporal, né.
Sim, sim. Sim. Por objetivo ali, né. Sim, sim, sim, sim. E, a gente eu e ele, né. A gente tem a nossas rotina, por exemplo, 3 dias na semana a gente vai pra academia juntos. Naquele horário de almoço ali, que é o horário que ele pode. E, até isso sabe, eu tenho negligenciado no sentido, assim, que eu vou, eu faço. Só que já é pra mim, tem virado um sacrifício, eu ficar aquelas 2 horas, ali na academia, por exemplo, e eu sei, eu tenho a consciência que quando eu vou eu saio melhor, né. Até pra questão física, né, de de trabalho sedentário e tudo. Só que é aquela são aquelas 2 horas ali que eu deveria estar com a cabeça serena e pensar só aqui naquilo e nada, ouvir minha musiquinha e fazer minha atividade física. É, tô tô precisando me organizar. <laughs>
Uhum. Uhum. É, você precisa parar um pouquinho, respirar, né. Fazer ess né, fazer essa essa esse detox aí mental de culpa, vamos dizer assim, né, de você...
Isso.
trabalhar tanto e achar que você não merece, eh, descansar, né. E, eu acho que a ideia que você falou do planner, eu acho excelente, porque
Exato. Ah, eu vou fazer.
Trabalhar em casa é muito mais desafiador, do que as pessoas imaginam.
Nossa, eu eu não imaginava. É o primeiro trabalho que eu faço assim, e, realmente, eu não imaginava. Acho que por isso também que eu tenho muita dificuldade, porque eu nunca fui acostumada a fazer isso, né. Eh, eu sempre tive os horários bem definidos de trabalho, quando fora. Então, agora que eu me encontro nessa situação, com essa liberdade, aí eu me prendi, de algum modo. <laughs>
Exatamente, exatamente, a liberdade que você conquistou, né, trabalhando em casa, ela te prende de uma certa forma. Acho que prende, em termos de crença, mesmo, né, de você que é o pior, né. É, você não está amarrada, de fisicamente, mas é de conceito, né?
Isso que é o pior, né? <chuckles> <laughs> Exato, exato, é, eu vou fazer assim, eu vou vou aproveitar, que é início de semana, vou fazer o meu planner semanal, eh, vou organizar tudo, vou, inclusive, organizar com o meu "namorido", as férias da gente, porque ele vem me perguntando sempre, e eu vou sempre evitando, né. E que ele quer tirar já férias, e vou retomar o controle da minha vida. <laughs> Muito obrigada, tá. Obrigada por me escutar. Obrigada pela dica. Foi super útil.
Uhum. É isso aí. Imagina, olha, eu to as estou aqui, sempre que você precisar.
Ok. Obrigada até mais.
Tchau, tchau.